ถ้าฝนตกหนักมาก ๆ เหรอคะ ส่วน ใหญ่อะเราอะจะมีคนแบบ เหมือน เขาเรียกว่าอะไร เราจะเป็นคนค่อนข้างเตรียมตัวตรงนี้นะ ตรงที่ว่า ถ้าสมมุติว่า เริ่มเห็นแบบ อุ๊ย เช็กสภาพอากาศ อะไรอย่างเงี้ย มันจะตกกี่โมง กี่โมงอะ เราอะจะพยายามเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบว่า เอ่อ ทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อย ให้มันอิ่มเรียบร้อย เวลาแบบฝนตก แบบแรง ๆ อะ เราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับแอปสั่งอาหาร หาของ กิน อะไรประมาณเนี้ย เออ เพราะมันใช้เวลานานมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาสั่งเวลาฝนตกอะ ไม่มีใครรับหรอก แล้วเราก็เป็นคนไม่อยากสั่งด้วย อะไรอย่างเงี้ย อา แต่ว่าในฝน แบบถ้าฝนมันตกหนักมาก ๆ แล้วแบบท้องว่างจริง ๆ ไม่มีอะไรทาน ใช่ไหมคะ เออ เราก็จะแบบว่า เราก็จะแบบว่าไข่ สารพัดไข่เนี่ยแหละ ไข่ในตู้เย็นเนี่ยแหละ ช่วยชีวิตเราได้ หรือบางที
อืม อืม อืม โอเค แบบก็เข้าใจนะว่า ถ้าอะเป็นช่วงฝนตกพรำ ๆ คุณก็อาจจะ อุ๊ย อยากซดอะไรร้อน ๆ ให้เข้ากับบรรยากาศที่มันกำลังเย็น ๆ อะเนาะ แต่ถ้าเป็นฝนตกแบบตกซู่ ตกโครม ตกดั่งพายุกระ โหมกระหน่ำ อย่างเงี้ย คุณก็อาจจะขออะไรก็ได้นะทีนี้ที่มันง่าย แล้วคุณก็เลยนึกถึงไข่ อา แต่เอาจริง ๆ มันต่าง กัน มากนะ ไข่กับมาม่า เราว่าไข่เนี่ย มี ประโยชน์นะคุณ แต่ว่ามาม่าคุณ นี่ ก็คือ โซเดียมหนักมากจริง อะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ เอาชีวิตรอด อืม ถูกต้อง ใช่ ใช่ อืม

ไหนบอกว่าลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักมีชีสด้วย อืม
ไม่ ถ้าเป็น ไม่แปรรูป อะทานได้ค่ะ ปลอดภัย อา ใช่
คะ โอเค ๆ เข้าใจได้ กำลังคิดว่าเขาคล้ายโรตีบ้านเราไหมนะ? สิ่งที่คุณกำลังทำ อย่างเงี้ยค่ะ เออ
มันเหมือนพิซซ่าเวียดนามให้นึกอย่างงั้นดีกว่า แต่เป็นพิซซ่าเวียดนามที่เป็นการปรุงแบบว่าพิถีพิถัน แบบว่าไม่ให้มันแบบเนาะ ออกนอกลู่นอกทางเป็นอาหารสุขภาพ อะไรอย่างงี้ ทานได้ทานดี ทานแล้วแบบน้ำหนักลด อะไรอย่างเงี้ย ทานเสร็จรีบ ๆ เข้านอนเพราะมันย่อยไวมากเดี๋ยวหิวอีก <laughs> เออ
อา เฮ้ย โอ้ โฮ <laughs> ฟังดูน่าทำตามมาก ๆ เลยนะ เดี๋ยวเราจะลองเอาแบบเมนูนี้ไปลองหัดทำดูบ้าง โอ้โฮ วันนี้นะ ได้ฟัง เขาเรียกว่าอะไร เมนูสุดโปรดของคุณในช่วงหน้าฝนเนี่ย เราก็รู้ถึงความแตกต่างมาก ๆ เลยนะคะว่า ช่วงฝนตกหนักมาก ๆ คือฝนพรำ ๆ แต่เราก็เชื่อแล้วว่า เหมือนแบบเมนูทั้ง 2 เนี่ย มันช่วยให้คุณผ่านพ้นในช่วง ฝนตกได้เป็นอย่างดีเลย วันนี้แบบ โอ้โฮ แบบมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีก คือเมนูอะไรนะ ลดน้ำหนักของคุณด้วยแผ่นแป้งเวียดนาม โอ้ น่ารักดีจังเลยอะ เดี๋ยวเราจะไปลองทำดูบ้างนะ วันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ในช่วงวันฝนตก เดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุย กัน ใหม่นะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ใช่ ได้เลย ค่ะ เออ อาหารฉุกเฉิน ใช่ พิซซ่าเวียดนาม เออ ค่ะ ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ ไว้ คุย อีกค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ